Betul, seperti itu. Iya.
Enggak dijeda, apa tadi, udah canggung gitu ya, duduk atau mandi air hangat, terus, ya tanpa megang gadget, ya sih bener, karena kan kerjaan aku kan koordinasi ya. Kalau lagi kerja 100% megang HP. Jadi, gadget dijauhin, ok sih, Kak, nanti aku coba ya, eee, mulai nanti sore atau malam ini pas aku pulang. Nah, tapi kalau misal masih suka suka muncul, kepikiran sendiri itu berarti tandanya tubuh aku masih ngebaca seolah-olah aku masih kerja gitu ya, apa. Terus ada ada saran berikutnya gak nih, Kak, untuk, sem saling menguatkan gitu maksudnya, saling menguatkan yang nomor satu?
Iya, Kak. Betul. Oke, siap. Betul, Kak. Oke, siap. Oke, kalau misalnya aku nanya dulu nih, Kak. Kalau, eee, ketika Kakak tidur gitu, Kak, apakah Kakak sering ngerasa gelisah misalnya, eee, susah tidurnya atau misalnya sering terbangun di malam hari gitu, Kak?
Oke boleh.